Pois é, e a gente tá numa época boa de eu comprar online também, né, essas coisas, pensei agora.
O foco é distante mesmo. Ah, sim, e sim te entrega na porta, né?
Rapidinho. É! E e aí tem isso, né, assim, o meu marido, ele gosta muito de praticar esporte, ele gosta de correr, ele adora. E só que ele ele estuda fora, né, ele sai todo dia pra andar e tal, então, eh, isso na hora de fazer exercício, se ele não quer ir tá tudo bem porque ele já saiu, já fez a caminhada dele, já andou, eu não, sabe? Eu realmente preciso, não é uma coisa que pra ele faça falta o tanto quanto faz pra mim, sabe?
Hã. Uhum. Ah! Tá. Aham. Sim, sim. Ai, você tem que eh, eu sei que eu te entendo perfeitamente, não é fácil, mas você vai precisar criar uma rotina.
É.
Vai criar uma rotina. Não é? Não é assim
Hum.
eh, não vai precisar ir pra academia, que isso que tá difícil, né? Pelo menos uma rotina em casa, sabe?
É, é. É. É, verdade, mas será que nesse inverno é melhor eu eu focar mais é melhor focar mais em musculação mesmo, né. Porque aí, de fato ajuda em tudo, né.
Co quer ao ma acho Musculação, sabe uma coisa, eu não sei se você gosta de dançar.
Ai eu gosto, eu gosto de dançar.
Olha, tem até umas aulas de zumba. Que você pode fazer. É tão animado.
Hum.
Porque a musculação não é uma coisa que todo mundo goste, pra você que não gosta de fazer, não gosta de sair, fazer sozinha em casa, eu acho que uma dança ia ser mais legal.
É, eu não gosto. Pois é.
Acho a mes nimada.
É. É bem mais divertido, né? <chuckles>
Muito mais divertido.